Eee, dil tercihine karşı beklentilerim, ya evet, özellikle de, işte, eee, yaklaşık 4 hatta şu anda 5 yıla yakın süredir, işte, yurt dışında yaşadıktan sonra bazen, eee, yani, çok fazla Türkçe pratik yapma şansı bulamadığım zamanlar da oluyor. Eee, bazen 2 dil, iii, birbirine ka kayıp geçtiği, işte, Türkçe konuşurken araya, işte, İngilizce kelimelerin de sıkıştırıldığı bir, eee, Türkçe kullandığım oluyor. Bir beklen Evet,
Evet. <chuckles> Aslında o senin kullandığın Türkçe, bir öğrenme süreci, İngilizceyi hayatına adapte etme süreci. Arada kullanma, onu hatırlama, o kelimeyi ezberleme, bunun gibi birçok örnek, eee, var dünyada.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Evet.
Eee, işte, ondan dolayı da şimdi ailemle konuşunca, işte, böyle, ne bileyim, eee, bazen k kalıyorlar. Hani, diyorlar ki, işte, Türkçeyi biraz daha güzel konuş falan ki, işte sağlıkçı bir ailede büyü eee, büyüdüm. İşte, onlar da olabildiğince, işte, Türkçeyi güzel konuşmakta, böyle, ne derler, işte, üst tabaka Türkçesi falan kullanmayı sevdikleri için, eee, biraz, ııı, onların yanında konuşunca, işte, hani, eee, biraz daha dikkat et gibi, böyle, bir beklentide, eee, bulunuyorlar benden, öyle söyleyebilirim.
<chuckles> Evet. Yani, senden daha çok, böyle, klasik bir şekilde, klasik bir ailenin, eee, konuştuğu Türkiye'de Türkçe konuşmanı istiyorlar ama
Evet, İstanbul Türkçesi. <chuckles> Mümkün mertebece. Evet.
<chuckles> Kesinlikle, kesinlikle ama yani, şimdi, iii, günümüzün dünyasına baktığımızda konuşulan her ülkede ya, o kadar çok in eee, sosyal medya ve teknoloji sayesinde, eee, uluslararası, ııı, bir hâl aldı. Herkesin dünyadan haberi var. Anında ulaşabiliyor yeni şeylere, yeni trendlere ve yani konuşma stili de genel olarak değişiyor, yani kim du konuşmada evrilebilen bir şey. Türkçe dili de aynı şekilde.
Hı hı. Hı hı. Evet. Aynen. Evet, dil de aslında baktığında dil de, iii, dinamik bir, eee, yapıya sahip. Dil, insan, kültür, yani, bunlar gerçekten, eee, doğal ve anlaşılır, eee, bir şekilde, eee, olması gerekiyor ama tabii bazen, işte, aileler, eee, kuşak farkı olunca, <chuckles> n ne anlatırsan, eee, çok da bir fayda olmuyor maalesef.
Kesinlikle. Ye <chuckles> Bu aslında ku <chuckles> Kesinlikle, kesinlikle ama şey de şey de, şöyle de bakabiliriz, kuşak farkından ziyade o kültürüne, geleneğine, ananesine sahip çıkma isteği. Çünkü, eee, evet, haklı olabilirler, eee, ebeveynlerin bu konuda kendilerine göre çünkü, eee, çok az kaldı Türk, yani, Türkçeyi tam, böyle, ke grameri gramerine konuşabilen, eee, bu şekilde iletişim kurabilen çünkü dediğim gibi sosyal medya o kadar çok, ııı, i yabancı kelimenin, ııı, dâhil olmasını sağladı ki Türkçeye
Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.
insanlar is istemeden artık konuşurken araya, eee, İngilizce kelimeler koyup, onu da normalleştirebiliyor.